それ男性がとってその服着てるわけじゃないすよね、きっとね。
でもビチビチですよね。<giggles> そうなんです。だから「ええ、どこに行ってしまったんだろう」って思ったんですけど
ですよね。ええ。 うーん。あ、はい。
でもなんかその私がらこうできることってなかもうこれでないんで、なんかヤマトさんから多分補償してもらったんじゃないのかなって思います。
できないですね、うん、うん。 ええ、え、あなたの推測では、そういうのを取ってる人たちって、なんで取ってるんだと思います？ちょっと私もよくわかんないんですけど、なんかそういうことが過去にあったことは知ってるんですけど、なんで周りでは、そんなに頻繁にあることだとは思ってなくて、その取ってる側の人の心理って何なんですかね？
うん。 うーん。 うーん。 ですよね。うん。 え、何かのマニアなんでしょうか？<giggles>
<laughs> 何が入ってるかわかんないお楽しみボックス的なのを開くのが楽しいみたいな。
うわ。 や、でもねん、で、ポストですからポストに手を突っ込んでらっしゃるんでしょうかね？
ええ。 ですよね。だって、で、ね、サイズだって、あ、服合うかわかんないしょ、同じ女性だったとしても犯人。
うーん。 でしょ、服か何かも多分ね、分からないと思うんです。
ね。へえ、それ、う転売されるってことなのかな？なんか
うん。 <breath> ああ。なんか転売される可能性もありますね。うーん。
心理がたくわかん ね。でも転売するにしても、それが100円のものなのか、ごひゃくえんのものだから、1万円なのかわかなないのうん、にえ。ふーん。
<giggles> うーん。 や、すなんか相当切羽詰まったかく方なのかなっていう推測も、無きにしもあらずですね。うん。
あ、そうなんだ。え、でも、それを加味して今取れる対策ってあるんですか？
うん。